<chuckles> Ehm, allora io, ehm, posso suggerire, posso consigliare quello quello, come ti dicevo prima, quello che faccio io. Ehm, una cosa che, ehm, contro la quale bisogna combattere quotidianamente è la la mhmm, l'inattività. Purtroppo l'inattività porta inattività, quindi mi rendo conto che magari un lavoro noioso, dove effettivamente non hai molto da fare proprio di pratico durante la giornata, ti porta un po' a diventare apatico, no, a diventare proprio inattivo, a diventare pigro. E, ehm, questa è una cosa contro la quale bisogna combattere assolutamente, perché la pigrizia ti mangia e, ehm, consentire al non tanto al tuo corpo, quanto alla tua testa, di scivolare all'interno di quella situazione dove per carità, a non fare niente stiamo tutti tranquillissimi, quindi è molto facile capire, ehm, cioè, scivolare lì e rimanere comodi lì. E, ehm, questo questo va combattuto, va combattuto quindi bisogna mantenersi attivi, bisogna, ehm, trovare anche 5 minuti al giorno per per ricordarti che non è quello quello che vuoi fare e che non è quella la giornata che vuoi che vuoi avere tutti i giorni. Eh quindi ecco, ti ripeto leggere, ehm, oppure anche guardare guarda banalmente, guardare un film per per p cioè nel mio caso per vedere che cosa stanno facendo gli attori piuttosto che per vedere il film in sé
Mh-mh. Mh-mh. Mh. Certo. Eh sì. Mh-mh. Mh. Certo. Mh. Un film buono possibilmente, come dire, ben girato. Ecco, sì. Ecco, esatto, certo.
Sì, quello quello è come regola principale. <chuckles> Però per esempio a me capita, vabbè, io mi rendo conto che, eh, ehm, uhm, nel senso è anche, ehm, estremo da questo punto di vista, però mi capita <clicks tongue> qualche volta che mi riguardo in loop le scene di di film, per cioè se ci sono scene, ehm, assurde di attori tipo, che ne so, ehm, Al Pacino, Meryl Streep, eh ehm, cioè io me le riguardo, me le riguardo e le riguardo pe per ve vedere proprio che fanno, dove prendono la pausa, dove prendono fiato, ehm, provo a imm a indovinare come?
<chuckles> Che ti piacciono. Mh-mh. Ah. Certo, la gestualità. La gestualità immagino anche. Mh.
Sì, esatto, sì. Provo a indovinare che tipo di pensiero hanno hanno contattato. Ehm, è è un lavoro, mhmm, diciamo, tra virgolette "tecnico", ehm
Mh. Un po' ossessivo parrebbe, no. <chuckles> Certo. No, son d'accordo. Poi questa cosa credo che sia in comune anche con gli sceneggiatori, per esempio, no, che quando trovano qualche cosa di veramente interessante riguardano quella scena in maniera proprio compulsiva, per comprendere bene.
Esatto. <chuckles> Eh sì, come quali sono gli snodi, quali sono i punti sì, sì, sì.

Allora l la recitazione è un un lavoro molto molto stancante, sia fisicamente che che psicologicamente, perché mhmm, mhmm, dal punto di vista mentale, ehm, hai a che fare comunque con un altro da te, quindi tu praticamente devi vivere il tempo che stai lavorando fuori da te stessa e dentro un'altra persona. Quindi ehm que questa cosa è molto molto stancante, qualche volta è anche, ehm, depersonalizzante, nel senso che, ehm, non lo so, si sentono un sacco di attori che sono usciti fuori di testa perché <chuckles> perché non sono rientrati esatto.
Mentalmente. Mh. Mh-mh. Certo. Non sono riusciti a distaccarsi, sì.
Ehm, questo vabbè, ovviamente siamo asi in situazioni borderline. Ehm, e allo stesso tempo è molto stancante fisicamente perché per esempio io mi occupo principalmente di teatro. Ehm spesso, uhm, stai 8-10 ore in piedi a fare avanti e indietro sul palco perché magari, ehm, o provi la stessa scena ehm, 10-12-20 volte o provi tutto intero lo spettacolo 3 o 4 volte di seguito, quindi magari uno spettacolo che dura eh esatto. <chuckles> Uno spettacolo che magari dura, che ne so, 1 ora e mezza, farlo nelle 8 ore lavorative, perché poi comunque la la diciamo, la giornata lavorativa è la stessa, ehm, comincia a diventare un, uhm, non lo so, 4-5 ripetizioni e ehm
Sì. <chuckles> Mh-mh, mh, mh-mh, Ah! Che pazienza! Che pazienza. Mh-mh. Mamma mia, incredibile incredibile. E quindi per forza poi il copione viene imparato eh. <chuckles>
Quindi è è mol Ah sì, sicuramente poi alla fine quando vai quando vai in scena proprio durante gli spettacoli veri e propri vai da solo, nel senso non non ci pensi nemmeno più.
Eh no, esatto. Mamma mia.
Ehm, e questo però purtroppo, uhm, è un lavoro che, uhm, non non riesco a fare con con continuità, quindi mhmm, il lavoro diciamo con il quale dicevo prima pago le bollette è l'altro e devo far f mhmm, fare i conti quotidianamente con un livello di frustrazione altissimo, perché ovviamente quel lavoro non mi dà assolutamente niente dal punto di vista creativo o comunque non c'è nessun tipo di stimolo.
Mh. Mh. Certo. E c come riesci a confortarti? Ti rifugi nell'arte, ti abbandoni a una buona lettura? Che cosa fai di solito?
Ehm

Okay, allora, ehm, per me è un <chuckles> u <chuckles> una una sfida quotidiana, questa della creatività e del senso del dovere, perché, ehm, diciamo che, la mia natura è molto, molto creativa, quindi ho fatto un percorso, ehm, uhm, di studi un percorso lavorativo che è in parte creativo, in parte artistico, nel senso che, ho studiato filosofia e non contenta della disoccupazione, ho pensato di mhmm, <chuckles> di metterci vicino una bella accademia di recitazione, così che la frustrazione potesse, come dire, bilanciarsi in maniera <chuckles> equa, esatto. E quindi diciamo che il mio ehm, cioè il lavoro che vorrei fare, è, ehm, l'attrice o comunque il ehm, <smacks lips> il mondo dello spettacolo. Ehm, il lavoro che faccio, che è quello col n il quale pago le bollette, è tutt'altro, perché faccio la la commessa in un'oreficeria, quindi, ehm, <sucks teeth> non è esattamente il tipo di lavoro che che mi piace.
Mh. <chuckles> Mh. <chuckles> Di approfondire. Ah. E qua, diciamo, da una parte e dall'altra, mh-mh. Mh. Mh-mh. Mh. Nulla di particolarmente creativo purtroppo, eh.
No, assolutamente no. Ho cercato di compensare questa cosa facendo un corso di o un corso di oreficeria, un corso proprio per creare i gioielli, esatto. Uhm, però purtroppo mi sono scontrata proprio con il lato materiale della della situazione, perché le attrezzature per lavorare costano tantissimo, quindi, ehm, ho dovuto appunto rinunciare a questa a a quest'aspetto, <tsk> e e quindi
Ah, per creare gioielli, certo. Mh. Da questo sogno. Per ora, per ora, per ora. <chuckles>
Per ora, per ora, di direi ang <chuckles> direi dico per ora, perché in realtà, cioè, a me piace tantissimo a mi piacciono anche i lavori manuali, nel senso, io dico sempre che preferirei fare il falegname, piuttosto che lavorare alle Poste, ehm, perché
Ah, ma, devo dire, io sono d'accordissimo, poter modellare con le proprie man, proprio è
Sì, esattamente, proprio quello, cioè vedere a fine giornata che io ho davanti il risultato del mio lavoro, secondo me è impagabile e, ehm
Mh. Sono d'accordissimo, sì.
È una cosa, cioè no, veramente farei più volentieri il muratore, che che la segretaria, uhm, sicuramente. Ehm, cioè io ho bisogno proprio di sporcarmi le mani, di essere stanca, di di di di avere i dolori muscolari, di di <chuckles> sì, dev'essere proprio il lavoro, il sacrificio. <chuckles>
Mh-mh. Devi vedere. Sì, sì, sì, sì. Ah beh, cavolo. E questo come come si sposa con la recitazione, per esempio, se ti posso chiedere?
E e